Fíjate que, ya llevo un tiempo ya llevo un tiempo, pues, no sufriendo, pero sí como que no no no no pudiendo cerrar, ¿no?, un ciclo que tengo ahí con una situación que me pasó hace hace algunos años ¿no?, am, yo tuve una tuve una novia tuve una novia ya hace más de 10 años, casi 15 años tuve una novia. La verdad es que, yo venía venía de de 2 relaciones en las que me habían engañado muy feo, este, me engañaron, me costó trabajo como que asimilarlo, y después cuando llega ella, pues como que dije: "Ahora va la mía", ¿no?, o sea, no me vuelven a hacer tonto. Entonces, como que fui una persona muy mala con ella, muy celoso, me volví una persona supercelosa, y este, también, o sea, no no digo, mira, a ver, yo sí tenía esta parte de de que me habían engañado y demás, pero también, o sea, ella tuvo la osadía de decirme: "Es que una vez iba en el camión, y un chavo me dijo 'que estaba muy guapa, y le pasé mi número para platicar', que porque quería hacer amigos", y desde ahí yo dije: "No me la van a hacer", ¿no?, dije: "No me la van a hacer a mí". Entonces, o sea, primero que nada como que, ¿por qué le dio el número?, ¿no?, este, pero bueno, en fin, este, yo me enojé mucho y desde ahí no no no no tienes idea, hice de su vida un calvario. Honestamente, la hice pasar muy mal. No estoy justificándome que ella lo haya hecho, pero la verdad es que yo venía tranquilo, ya había superado lo otro. Y y con lo que hizo de dar el número a u un muchacho, digo, me lo contó, no sé, ¿por qué?, este, pero, pues, me lo dijo y desde ahí yo le hice la vida imposible. Nuestra relación duró 2 años, fueron pelea tras pelea. La hice pasar momentos muy horribles, honestamente. Mm, de muchos celos, la ofendía, muchas cosas muy feas, ¿no? Entonces, pasa el tiempo y y pues, no sé, o sea, he intentado pedirle perdón. Siempre me me manda por allá, por un tubo. Este, y entonces como que no sé, como que quiero en algún momento de la vida disculparme con ella, pero no he encontrado el tiempo, la manera, oye, y no sé si la vaya a encontrar, ¿no?, o sea, a final de cuentas fue mucho lo que le hice. Entonces, pues venía aquí por un consejo ¿no?, para ver si, cómo saber, cómo poderme disculpar después de un error tan grave que cometí.
Sí. Claro. Claro. Okey. Entiendo. <chuckles> Claro. Oye, eh, ¿sigues teniendo contacto con con esta persona?
No no no, la verdad es que absolutamente nada, desde hace ya varios varios años que no tengo ningún tipo de contacto con ella.
Okey, ¿en qué momento?, me gustaría saber como, ¿en qué momento te diste cuenta, eh, de este error?, o sea, ¿en qué momento dijiste: "Creo que sí me pasé, creo que sí la regué, creo que sí la hice sentir muy mal"?, eh, mm, o sea, ¿en qué momento como que te dio ese clic?
Pues, eh, pues ya al final de nuestra relación, em, le hice cosas muy feas, o sea, incluso, o sea, la ofendí muy feo, la humillaba, este, pues, mm, la maltrataba emocionalmente, ¿no?, siempre la menospreciaba, eh, no paraba de ofenderla diciéndole que era una f pues, una fácil por lo que había hecho y que y ella llorando me decía: "Que no soy u no soy así, llorando", ¿no?, me decía, entonces, yo fui muy malo con ella, fue fue una relación muy caótica, muy malo, eh, la lastimé demasiado, ¿no?, y y la última vez me acuerdo que que que le hice cosas, incluso, o sea, también la engañé, me cachó me cachó que que la engañé. Este, entonces, eh, en la última ocasión todavía me perdonó, estuvimos juntos y demás.
Okey. Ujú.
<sighs> Ay, en esa última vez, me acuerdo que nos íbamos a reconciliar, todavía ella estaba pensando en reconciliarse a pesar de todo lo que le había hecho. Y le dije: "Pasa a mi trabajo por mí y nos vamos", ¿no?, y y me dejó, no llegó nunca al trabajo. En algún momento, creo que la fui a buscar para a arreglar las cosas, eh, y y me comentó, ¿no?, este, sí fui sí fui, estuve en tu trabajo, estuve a punto de cruzar la calle, pero te vi, me vino todo este pensamiento de todo lo que me habías hecho, y decidí irme mejor. Y no la volví a ver, o sea, y la he vuelto a ver 2 veces en esos 15 años, ¿no?, la primera, yo fui a pedir una disculpa, mm, 5 años después de lo que pasó, no me no me aceptó y me mandó por un tubo muy feo. Eh, y la última fue hace como unos 3 años, eh, o 2 me la encontré en en en el centro de la ciudad. Nos volteamos a ver, incluso cruzamos miradas por unos 5 segundos, pero hasta ahí, fue todo, ¿no?, y ya no hemos vuelto a hablar, pero, pues, dudo mucho que ella quiera hablar, ¿no?, como que tiene mucho rencor hacia mí y lo entiendo, no es para menos.
<chuckles> Claro. Ujú. Ujú. Claro. Sí, claro. Em, híjole, sí es una situación, pues, complicada. Em, creo que sí hay muchas heridas por ahí que que definitivamente no sé si sanaron, no sé si, si siquiera la superó, eh, y creo que sí, em, pues sí, finalmente, a lo mejor por el tema de de que tú pasaste, que tú viviste, pues obviamente buscabas no quién te la hizo, sino quién te la pagara, ¿no? Y y encima todavía se li literal, como que se pone de de pechito, pues, complicado también, eh, digamos, el caso, ¿no? Eh, digo, por un lado, eh, me me, digamos que me reconforta el tema de de que hayas aceptado, hayas visto y y hoy en día tengas la madurez para aceptar que cometiste un error y que que al menos quieres disculparte, ¿no? O sea, ya no reparar el daño, sino, pues, cuando menos, pues, em, tener esta esta disculpa, eh, por por lo que tuvieron que vivir ambos, ¿no? Este, pero creo que sí, definitivamente, eh, va a ser complicado, eh, para empezar que puedas acercarte a ella y y y sobre todo, como bien dices, que que te acepte esta disculpa, ¿no, pero posiblemente puedes encontrar algún medio para, eh, a lo mejor simplemente hacerle sentir tu tu lo lo que, pues, más bien, a transmitirle lo tu sentir, ¿no?, a lo mejor a través de una carta, de de de un mensaje, eh, por redes o o sea, no por redes me refiero a ponerlo o postearlo, sino, eh, digamos, en en privado, ¿no? Sí, o sea, donde tú le expongas, pues, tu situación, el porqué, eh, de tu actuar en ese momento y que, bueno, hoy en en día, pues ha te has dado cuenta de este error y y explicar, pues brevemente, sin sin excusas, cómo tú lo viviste desde tu perspectiva, ¿no?
Claro. Sí, claro, en privado, sí, ajá. Claro, sí, o sea, me parece que es una una buena idea, un poco arriesgada también, porque no sé a qué me estoy enfrentando. Digo, ya pasaron 15 años, ¿no?, o sea, quizá ya ni me recuerde, ¿no? Bueno, seguro sí, por todo lo que le hice, pero pero quizá ya, o sea, quizá ya pasó como que su interés y ya no tenga ninguno, pero pero para mí es importante, honestamente, poder, este, pedirle una disculpa. Para mí es importante tener su perdón, te soy bien honesto. Entonces, este, pues sí, me parece que es una buena idea poder, este, em, a a lo mejor escribir una carta, ¿no? Sé su dirección, este, a lo mejor puede escribir así una carta tal cual, ¿no?, o sea, escrita y enviarla, no sé. Eso son son como que cosas que y y no espero una respuesta, ¿sabes?, simplemente espero que que que me lea. Pero, pues, quién sabe también cómo vaya a reaccionar, a lo mejor la ve y dice: "Ay, no, es este, bye", ¿no?, y la quema y la tira, o no sé, ¿no? <chuckles> Quién sabe cómo cómo puede ser eso.
Claro. <chuckles> Claro. Claro. Claro. Ujú. Bueno, el el, digamos que, en este caso, eh, co justo tú lo tú lo dijiste, ¿no?, no esperas que ella la lea. Eh, tú lo haces como <clears throat> como para un cierre de ciclo, para digo, ojalá sí la logre leer para que puedan pueda entender muchas cosas, ¿no? Y y pueda, eh, pues, si no, digamos, eh, perdonarte, pues, al menos ella también pueda cerrar esta esta fase de su vida, eh, superarla y seguir adelante, ¿no? Este, y y, pues, con toda la con toda la sinceridad que tú puedas escribir este este texto, pues, eh, creo que al menos a ti te va a dar tranquilidad, te va a dar paz y te va a dar ese cierre que estás buscando.
Claro. Por supuesto. Sí, yo pienso que, mm, que también esto puede ser, de beneficio para ella, ¿no? Para poder, este, igual a lo mejor, nunca ha podido cerrar ese ciclo. Quizá, siga con esa herida abierta, y y no sé. Yo pienso, que por el tiempo, a lo mejor, ya no tenga esa herida abierta, o no la pueda abrir el yo más, esa herida, Pero sí, a lo mejor le s le sirve como como cierre ¿no?, de toda esta situación. Porque pues, yo la verdad, no sé si ella trabajó en sí misma, si buscó terapia. La verdad, es que no lo sé, ¿sabes? Entonces, es un poquito complicado el pensarlo, pero, mm, pero sí, o sea, la verdad, al final de cuentas, creo que sería una buena idea. Y pues, que ya no quede por mí, pues, ¿no?
Claro. Exacto. Y, sobre todo, digo, no lo harías con una finalidad de pues bue de entablar siquiera una amistad, ¿no? O sea, simplemente es, este, a ver: "En mi ciclo de vida, creo que, eh, te". Como bien dices, ¿no? O sea: "Creo que te te hice un daño, eh, por la inmadurez, por lo que tú quieras, este, eh, pues pasó así. Eh, al al día de hoy, pues, eh, creo, o me siento con la responsabilidad moral de de justo esto, ¿no?, de ofrecerte una disculpa, y de cerrar esta parte. Únicamente eh, como ser humano, quiero, eh, pues, no si no enmendar este este daño, pues, al menos, este, darte una explicación", ¿no?
Sí, por supuesto, ¿no? Eh, eh, me parece que es es correcto, esa esa parte, así como la la mencionas. Eh, te digo, voy con expectativas bajas, te soy bien honesto. Pero pero creo que Mira, ya por el simple hecho de de de dar ese cierre yo, pues, ya ahora sí, que ya no es mi responsabilidad, ¿no? Ya ya no es mi responsabilidad. Ya ahora sí, que sería de ella. Yo lo único que quiero, es te digo, no no planeo que hablemos, no planeo que me responda. Lo único que quiero es que sepa ella que estoy a que estoy arrepentido. Que lamento profundamente lo que le hice, ¿no?
Claro. Claro. Exacto. Sí, justamente, eh, hacérselo saber. Y y te digo, o sea, es es Yo creo que, eh, habla mucho de la madurez de una persona el reconocer el daño y asumir la responsabilidad de de de dicho daño, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Eh, ya ya me ya ya me tocará, ¿no? También aprender a vivir con esas consecuencias ¿no?, pero oye, pues, muchísimas gracias por haberme escuchado, primero que nada, esta historia. Y segundo, pues, por haberme dado estos consejos, por haberme dado algunas recomendaciones y tus pensamientos. De verdad, es que mm, me van a servir mucho. Me sirvió mucho poder expresarlo y, pues, nada. Te agradezco mucho.
<chuckles> Claro. No, al contrario. Espero que te sirva, y que puedas lograr, cerrar este ciclo que pues, quieras que no, te está atome atormentando.
Seguramente que así será. Muchísimas gracias.